Bellissimo, bellissimo, fare questa cosa qui è o magari ti mhmm, insomma, ti mhmm, ti ritagli un momento, perché poi, ehm, è veramente interessante fare questo, non solo per sorridere, per semplicemente tornare indietro nel tempo, ma anche proprio per rifletterci poi su un pochino, no?
Sì. Sì, sì, sì, è proprio quello che ti dicevo, perché alla fine, ehm, anche per esempio, se devo dirti c la maggior parte dei ricordi più belli, sono i ricordi d'infanzia, no?
Certo, sì, sì.
Ehm e son quelli che ti fanno sorridere, perché comunque, vedi anche rivedi te stessa, con quell'ingenuità, quella freschezza, uhm, quella spensieratezza, no, quelle cose che poi la maggior parte dei miei ricordi d'infanzia, sono con, uhm, la mia sorella piccola
Sì, è vero. Sì. Sì? Ma di tanto più piccola o no?
ehm che 5 anni non è tanto credo, però quando eravamo piccole sì, c'era tanta differenza, <chuckles> sai. <chuckles>
Okay. Certo, sì, certo, certo, assolutamen
Cioè che io quando ero nell'epoca che ave dovevo giocare con le Barbie giocavo ancora, ehm, con i dinosauri, perché a lei ancora non apparteneva il gioco delle Barbie, no? <chuckles>
Chiaro, ma certo, da bambini la differenza sembra molta di più, poi si cresce, si si percepiscono di anche solo 10 anni come "pochissimi", <chuckles> uhm, tra virgolet
Esatto. Sì, al giorno d'oggi, continuiamo a fare a costruire dei ricordi fantastici per il futuro, vivendo esperienze insieme. Però, uhm, sai, uhm, ieri abbiamo fatto un po' un barbecue, così per festeggiare l'anniversario dell'adozione della cagnolina, ehm
Meraviglioso. Dai che carini che siete, anche p per festeggiare la la cagnolina.
S sì. <chuckles> Sì, perché ti dico la verità, la questione è che non sappiamo la data esatta del suo compleanno, uhm, essendo stata adottata da un rifugio
Okay. Ci
quindi, piuttosto che scegliere 1 data a caso, abbiam deciso che 10 giugno, ehm, l'anniversario, invece di dire il compleanno, dai. E l'abbiamo anticipato un po', perché in base alle disponibilità di tempo.
Certo. Quindi ogni anno, s sempre il 10 giugno, fate una fe piccola festiccio okay, fantastica.
Sì, sì, esatto. <laughs> Sì, <laughs> però e i siccome l'abbiamo anticipato, ieri lei ha mangiato un sacco di cose buone del barbecue, gli arrosticini e e invece il 10 giugno, gli fare il 10 geu giugno gli faremo una tortina, uhm, specifica per lei, <chuckles> per il compl per il suo anniversario. <laughs>
<chuckles> È andata bene. Mh. Certo, ma quanti anni ha lei? Che carini, comu
Eh, si suppone che, uhm, sono che quando è stata adottata, aveva tra i 4 e i 5 anni, sono 8 anni che è con noi, quindi 12, 13 dai. <chuckles> A vederla non si direbbe, ti dirò, eh, è molto giovane e scattante.
Ah, okay. Fantastico. Mh.

Piano, piano. Gli altri, quelli che non avevamo noi, perché poi, guarda caso, c'era una magia perfetta tra noi e e i nostri cugi
Non ci credo. <smacks lips> Ce li avevano altri amici?
ce li avevano i loro. I nostri cugini allora, che facevamo, ce li ci cioè, uhm, ci incontravamo o
Ce li sca ve li scambiavate?
o c no, ma, più che altro, ci vedevamo o a casa loro a vedere i film tipo, loro avevano, che ne so, ehm, gli Aristogatti, okay, o p Peter Pan, che io non avevo, o La Carica Dei 101, io non avevo, allora andavo da loro a vederli, e poi il sì, <chuckles> bellissima.
Ah. Bellissimo. Che tenere Eh, m sai mi sto emozionando. Perché sai che ho pensato? Che era, per di più, anche un altro momento di condivisione, no, umano.
Certo. Sì, sì, sì. Aspettavamo di andare a vedere gli Aristogatti a casa dei miei cugi era s troppo bello, cioè, una cosa stupenda. Sì.
Per Dai, ti prego. Guarda, io dico, per tanti aspetti, ehm, io ringrazio di essere nata in quella in quell'epoca, in quel momento storico, perché, ehm, io apprezzo tantissimo a qualunque regalo, qualunque co io desidero qualcosa, non vado subito e lo compro.
No, brava, brava.
Voglio vivere quella cosa di desiderarlo. Guardo mille volte le immagini, vado a vederlo nel nego
Anch'io, anch'io.
Perché noi abbiamo appres tipo, i ti ricordi quando oh mio Dio, lascia perdere, be che emozione. Noi v desideravamo la casa di Barbie. Ma tu ti ricordi che meraviglia?
Cosa? Cosa, cosa? No. Ma certo che mi rico io ama amavo le Barbie, una dei miei giochi preferiti in assoluto.
Ma che cosa era un qualcosa di allucinante. Allora, mia sorella aveva già il calesse, perché, uhm, sempre amante dei cavalli, però que questi m questi regali li tenevamo, cioè noi v chiedevamo a mia madre se ci poteva dare le cose per pulirli, capisci?
Allucinante. Sì, sì. Ah, io non ce l'ho mai avuto il calesse. Mh. Ce oh, mamma mia, è pazzesco, pazze
Ma non tu non ci non ti prendevi cura dei d dei regali?
Certo, sì, certo, sì, sì, sì, sì, sì.
Cioè, non è non non ci ha mai dovuto dire per esempio, noi avevamo un tappetone gigante per terra, per isolamento, no e sì, ma anche perché d'inverno sennò, sai com'è, Il marmo per terra non è il massimo. E, ehm, quando giocavamo ai LEGO, ri tutto t il con attenzione dovevamo ri noi, da sole, mettevamo via tutto il LEGO, in tutte le sue scatole
Per giocare. Certo. Super Fred. Sì. Ma che brave, ma che brave.
perché, cioè mah, penso che lo facevi anche tu, no?